بالضبط، فأنا كنت حسّيت في فترة هو أنا فعلًا هو أنا السواقة يعني، والّا إيه مش فاهمة حضرتِك؟ <laughs> فحسّيت مع الوقت اللي هو لأ، أنا مش مرتاحة كده، فبدأت آخُد قرار إن هو لأ، إمم.
طب استني بس، خلّيني خلّيني أوقفِك هنا وأسألِك، أنتِ مثلًا كنتِ بييجي في دماغِك إن أنتِ لو رفضتِ، آآ وجودِك في الخروجة مش هيبقى مؤثّر؟ يعني أنتِ موجودة في الخروجة بس لمجرّد إن أنتِ معاكِ العربية وأنتِ اللي بتخرجيهم، أو وأنتِ اللي بت وسيلة التنقل المريحة بالنسبة لهم؟ ده كان بي كان ممكن يبقى أحد أسباب إن أنتِ مش بتعبّري عن رأيِك؟
والله م مش عارفة بالضبط يمكن ده واحد منهم، بس كنت باحس برضه أسلوب الضغط، يعني أسلوب الضغط كان رخم، اللي هو حد كل شوية يضغطني، اللي هو "لأ والنبي تعالي نخرج." وكنت حسّيت في وقت إن أنا قُلت لها: "هو أنتِ بس يعني أنتِ ما بتفتكرينش خالص الّا ما نكون عايزة تخرجي بالعربية؟! <chuckles> يعني طول الوقت أنتِ ب يعني مثلًا ما ب ما بتسأليش عنّي، ما بتسأليش عن مشاكلي، أنتِ ما بتسأليش حتى أنا عاملة إيه، كل ده أنتِ ما بتسأليهوش، أنتِ كل كلامِك معايا" أنا حتى جبت لها الشات كلّه اسكرين، قُلتها أنتِ: "ف كل ف كل كلامِك معايا اللي هو ما تيجي ننزل نتمشى بالعربية، ودي بداية الكلام، اللي هو طب اسأليني عاملة إيه حتى يعني، أنا كنت في وقت كنت حاسّة إن أنا محتاجاكِ، أنا م ده مش المنطقي إنِّك تعملي كده." فحسّيت إن هو أنا مش موجودة عشان كده، آه بصراحة من
<laughs> إمم. طيب أنتِ انفجرتِ؟ انف انفجرتِ في الوقت ده؟

حسّيت إن في ناس بتبقى مش عارفة تفرّق بين إن هي شجاعة وبين إن هي بَجاحة، دي بقى كانت بَجاحة حرفيًا. وأنا باحِس إنّها مش آه، في حاجات كده اللي هو يعني ال ليه ت أنا يعني مش عارفة، باحِس إن هو مش منطقي إن أشوف واحد جوز واحدة صاحبتي وأتعامل معاه عادي كده و وأتكلّم وأهزّر وصاحبتي قاعدة أو حتّى لو مش قاعدة والله، يعني في احترام للشخص، بالضبط، يعني أنا أول مرّة أشوفه كمان. يعني حّتى بين أي حاجة فهاتكلّم فيها، أول مرّة أشوفه، على أساس إيه هاتكلّم؟ فباحِس إن دي بجاحة بقى.
تخطِّت حدودها في الكلام. رفعت الكُلفَة خالص. إمم. ياه! ده <chuckles> بتاخد على الناس بسرعة أوي. <laughs>
أهي دي بقى حاجة أقسم بالله ما كنتش طايقة نفسي، اللي هو يا ربّي على اليوم ده، <scoffs> لأ، وكان يوم كُلّه يعني الحمد لله. <laughs> هنقول إيه؟
طيب، ل لو رجعتِ تاني فكّرتِ أ أنتِ حكيتِ على الموقف اللي حصل ده دلوقتي، أنتِ لو في حاجة كنتِ ممكن تغيّريها في الموقف ده، كنتِ ممكن تغيّري إيه؟
والله ماما قالت لي من الأول: "قولي لها أي حاجة، قولي لها مش هينفع عشان أنا وجوزي لوحدنا مش هينفع تيجي معانا، جوزي بيتضايق." فأنا بصراحة ما عرفتش أقول كده لإن أنا حسّيت إن أنا حاولت أجيبها لها بكل الحِجَج ال اللي يعني المُطالب منّي، بس أنا ما أخدتش الجراءة الكافية ولا الشجاعة الكافية لإن أنا أقول لها كده بجد يعني. فحسّيتها المفروض تفهم من نفسها، فيعني أنتِ كل ده ما فهمتيش.
حلو. هي في ناس أ في ناس بتحب الحاجة تبقى صريحة أكتر، فأنتِ حاولي دايمًا فعلًا تفكّري إن أنتِ تبقي صريحة بقى وشجاعة، واللي يزعل، يزعل، ما هو اللي يزعل إن أنتِ حاطّة حدود لنفسِك آآ دي مشكلته هو، يبقى مش بيحبِك أكيد يعني. بصراحة أنا انبسطت جدًا بالكلام معاكِ واستمتعت أوي بكلامِك وأتمنى إن أنتِ تاخدي فعلًا خطوات حقيقية وتفضلي شجاعة دايمًا في التعبير عن رأيِك وتعيشي مرتاحة.
وأدّيها لها في وشها بجد. <chuckles> ما أنا ناوية أعمل كده الموقف التاني.